E aí, me conta um ritual de comida da sua infância?
Olha, eh, bom a ritual, né, de comida eu diria que, eh, eu eu teria que mencionar o
Aham.
a churrascada que a gente quase todo o fim de semana, pelo menos 3 vezes por mês, a família se reunia em Porto Alegre para fazer aquele churrasco gaúcho, né, típico da anos 80, era anos 80, né.
Ai meu Deus, que delícia. Diz que o churrasco gaúcho é o melhor que tem.
Hum. O meu avô É pra que pra mim é, realmente na verdade eu nunca mais pude ter essa experiência gastronômica, porque a a forma como meu avô paterno fazia era bem mesmo raiz, né, porque
Uhum.
e ele era um gaúcho da fronteira, ele nasceu na fronteira com a Argentina naquela região, então.
Hum, nossa, é esse que é o gaúcho bom pra fazer churrasco.
Exatamente ele o ele só fazia o churrasco a lenha.
Da fronteira. Uhum, Como é que é isso?
Você falav você levava carvão é a lenha é mais difícil, né. No caso que você tem que, demora mais, você tem que, eh, você tem que colocar a labareda, assim, na na intensidade certa, no a a distância da carne com relação a labareda ou a lenha queimada, ela tinha que ser assim exata. No caso ele media, era uma coisa assim incrível.
Hã. Hã. Aham. E a chama não pode encostar na carne, não é um negócio assim?
Então, ele Eu lembro até agora 40 centímetro. <laughs>
E olha, que legal. Você sabe que tem uma série coreana que eu que eu estava assistindo esses dias, que era de uma cozinheira, e ela tava fazendo um churrasco, né, para o para o para o rei. E aí fala a técnica de cozimento. Aí ela falou lá que essa técnica ela aprendeu com cozinheiro argentino, <chuckles> e ela falava que a chama não pode pegar. Era isso mesmo. Que tinha uma distância certa, que tinha que ser bem lento, não é.
Hum Hã. Exatamente por Então, é assim, ó tem que ser uma brasa forte, intensa e constante, mas tipo já as labaredas já devem já devem estar já, eh, quase ausente no caso é por isso que demora mais com carvão, a a lenha é que é a carvão, é não a a a lenha, né, do que carvão é por isso que o pessoal hoje em dia usa usa mais carvão porque é mais rápido e mais prático.
Sim, e a lenha, tem uma lenha específica porque a lenha você sabe que ela solta um cheiro, né.
E aí Mas o carvão é é O carvão que você compra, eh, ele tem algo de Não é carvão 100% natural, carvão de churrasco. Então, por isso que você o o que o carvão a aquele, eh, labareda que o carvão solta, ele tem um produto químico. Então, lógico, hoje em dia a gente tá acostumado com carvão, mas, na época, era isso, né. Era outras épocas, antes da internet e tudo o mais, né.
Aham. Hã, mas mas e a lenha? A lenha tem que ser uma lenha específica?
Eu pre eu pre Não, é lenha normal também, hum hum nada O meu avô usava uma lenha que ele comprava em uma essas lojas assim bem do <chuckles> do interior, né, que o tinha sempre alguém que vendia, né, então
Aham. Hã.
Mas, eh, também não é tão específica assim, né. O que ele fazia ele colocava a carne nessa distância, né, que eu e isso aí garantia que a a carne, assim, ela assasse de fora pra dentro, de forma lenta e homogênea. Tá aquela coisa, demorava, era algo que demorava. Eu lembro muito bem disso porque ele começava de manhã
Aham. Uhum.
a gente chegava lá, na chácara do tio Jorge era o melhor lugar, então, a gente chegava lá, criançada, brincando, tinha campinho de futebol, no verão tinha uma piscina de plástico. As mulheres na na
Sim. E todo mundo fazendo atividade e morto de fome e esse churrasco não fica pronto?
É, é já chegava Não o você já sabia que você tinha que to comer alguma coisa de manhã, que senão você ia passar fome, o churrasco ia sair lá pela 13:30. É.
Ah, é mesmo? Vocês comiam de manhã?
É, a criançada comeu o b meu pai sempre falava: "Come alguma coisa, porque vai demorar, viu".
E aí quanto que horas que ficava pronto, ele começava cedo?
E a gente É, a e principalmente a a costela. A costela é uma que era horas, ali, né, pra pra cozinhar, né. Que é a carne mais difícil pra cozinhar, então. E e era isso mesmo, mas, eh, não era assim só o
Aham.
é, é o ri pra o ritual eu considero toda a todo o churrasco em si, no sentido o encontro, eh, entre familiar e de comunidade, no caso, então.
Uhum.
Porque eu eu na eu eu teria até que explicar pouco mais para o passado, né. Eu nasci em Porto Al não eu nasci na Argentina, desculpa
Sim.
O o meu pai ele foi o meu o meu avô materno foi morar na Argentina, que ele conseguiu um trabalho, ele era peão de boiadeiro, ele começou a ganhar um bom dinheiro na época. A economia de lá estava melhor que o Brasil, no caso
Aham.
E e ele comprou o terreninho dele, ele foi que comprando as cabeças de gado, ele virou, lá, produtor, né. Aí, meus meu pai nasceu, hã, a ele casou com a minha ma minha avó, no caso, nasceu meu pai, meu minha tia, meu tio.
Sim.
E só que ele nunca esqueceu as raízes, eh, gaúchas, né, de E e a família dele no interior a maioria já tinha ido morar em Porto Alegre. Eles mudaram pra cidade grande, que era uma coisa que estava acontecendo, né.
Hum. Certo. Aham.
Aí então ele começou a frequentar Porto Alegre, ele ia lá pra negócios às vezes, ele conseguia lá alguns negócios, ele conseguia o contato através do meu tio, então ele tinha um uma venda de carne, frigorífico em Porto Alegre. Então
Ah, ele já mexia com carne, então ele já sabia da do ingrediente principal ali. <laughs>
É é aí meu Exatamente e meu Não, ele era 100% um conhecedor e o meu pai ele ele ia lá pra Porto Alegre de adolescente, eh, é porque ele lógico conheça A gente era do interior, a gente não era de Buenos Aires, eles eram do interior, eles eram
Sim. Entendi. Uhum.
Então é E passou o tempo, o meu pai se formou em agronomia, foi morar no Brasil porque ele conseguiu um trabalho em Porto Alegre em uma multinacional. Ele ele ele queria fazer isso, morar em Porto Alegre.
Sim.
Então eu eu fiquei morando com a minha avó e minha mãe até ela se formar em medicina. E com, entre 5, 6 anos a gente a família inteira mudou para Porto Alegre de vez, né. E aquela
Uhum.
Aquela a comu hã, comunhão familiar era o o a primeira a u a única vez na minha vida que eu morei em um lugar que tinha muita gente é da mesma família, era algo exatamente.
Da sua família, né. Aí você lembra do churrasco porque você lembra também da sua história de infância e da sua família junto, né.
Exatamente, era é durante o verão e primavera quase todo o fim de semana, na chácara do tio Jorge era o melhor lugar quando a gente s quando falavam que ia ser lá, né. A gente não fazia lá todo o fim de semana porque era meia hora quase 40 minutos de de Porto Alegre, naquela época
Uhum. Uhum. Mas você se lembra mais de lá, né?
De lá, absolutamente. Era um lugar enorme, assim, tinha um bosque, tinha ele tinha feito um campinho de futebol para os menino, uma uma pracinha lá para as menina. É a coisa assim mágica, era tipo a a Disney World da da nossa família a
Aham. Aham. É. E e e é é Quem fazia era o seu tio e o seu pai? O churrasco?
A gente alterava, né, no caso, às vezes era na casa do nossa lá que tinha um quintal. É todos
Não, mas nesse sítio era seu tio?
Era o meu tio, né, na época o título era dele. E
Ah, e onde que ele comprava essa carne?
Não, lá, eh, naquela época, eu não sei se que lugar do Brasil que você é, mas naquela época no Brasil você comprava carne fri eh, no no açougueiro, uma carne que tipo, o gado foi abatido 2 dias atrás, 3 dias atrás. Então era uma
Fresca, uma carne fre porque pelo que você contou quem sabia de carne aí é seu pai, né?
Não, era meu avô. Não, pra comprar cada um trazia também um um corte, eh, tipo assim um
Seu avô, é.
Cada família trazia picanha, costela a a a carne em si não era comprar não era difícil, né.
E o melhor corte é é a picanha mesmo?
É, pra mim sempre foi. Mas é é o seguinte, eh, você pensa, assim, era uma época mais inocente, né. E gaúcho come carne, eh eh, berrando que eles falam, né, <chuckles> gaúcho e goiano.
Aham. Sim. Aham.
Então, a gente era criança, comia carne assim mal passada, mais para o mal passado do que bem passado, assim, tudo mais, sem nenhuma preo
Nossa, um risco grande, né, de pegar cisticercose, nossa.
É. Hoje em dia eu nunca fa nunca faço isso hoje em d
Você conhece alguém que já teve cisticercose por causa disso?
Eu já escutei falar de alguém sim. Eh, a o o amigo de um primo meu e eu já tinha parado de de fazer isso já quando eu vim morar nos Estados Unidos, de nunca ma eu nunca mais tive essa experiência familiar, porque, a gente mudou de Porto Alegre para Curitiba. Então, eu a gente foi de um lugar que tinha uma família enorme pra um outro lugar que não conhecia literalmente ninguém. A gente não tinha ninguém em Curi Mas, a mudança foi necessário porque meu pai ele foi promovido
Sim. Uhum. Nossa. Aham.
pra ser o o gerente da da da co da da firma em no Paraná, no caso, então não teve como ele não aceitar ele ele pensou muito, né. Mas eu lembro que ele falou, e literalmente ele falou: "Olha, se você não for, eu não sei qual que é o teu futuro aqui.", tipo ele meio que
Aham, e aí teve que ir. Ah s ou vai ou é demitido, né? Ou vai ou sai. <chuckles>
Então. Eu não fa é. Foi assim, indiretamente algo parecido com isso. <clears throat> Mas então a gente saiu de morar em um lugar que quase todo o fim de semana tinha essa comunhão familiar pra eu minha mãe, ele, meu pai e meu irmão.
Uhum. Mas vocês continuaram fazendo churrasco?
Mas não era a mesma coisa, não. Não era tipo Eu lembro o 1º churrasco lá em Curitiba, uma tristeza. Eu lembro até agora, tipo. Tipo ah, ai
É mesmo? Que que se você sentia falta, eh, de todo mundo junto ou do tipo de churrasco?
Ah, de tudo, né. Eu nem eu nem ligava pra carne. Eh. Não, a carne era o de menos, a comida era o de menos.
Aham.
O que eu sentia falta era da comunhão da dos primos, dos amigo dos primo, dos meus amigos, era isso aí era o de menos, era Não e tanto é que não era só eu não, meu pai ele ele comprou um uma churrasqueira portátil e tacou lá o o o carvão a a le o carvão lá e nem preocupou com lenha, com mais nada. Ele também, tipo "vamos comer a carne, vamos fazer churrasco pra comer carne." e mais nada, então.
É verdade é é porque, então, parece que essa questão, eh, do churrasco lá com a sua família era meio que um ritual.
Era exatamente. Um ritual. Uma comunhão, era
Né. Era ritual e todo mundo junto fazia de devagarinho, as crianças brincando, os adultos papeando e tal.
<clears throat> E tanto é que, eh, nos 4 anos que a gente morou em Curitiba, a a família, ela fez um esforço grande pra gente, a maioria tira férias sempre no mesmo lugar. Então, a gente ia para praia de Torres ou de Tramandaí. A gente foi uma vez pra Camboriú, que é Santa Catarina, né.
Aham. Aham.
Então, eh, nessas férias eu pude, eh, rever essa comunhão familiar, esse esse essa cerimônia, assim, de querer churrasquinho, né, que, no caso, era quase todo dia, porque a gente estava de férias, né?
E esse churrasco foi igual, assim, àquele tempo, hã, foi com madeira mesmo, como é que foi?
Não, era melhor. Era todo dia, literalmente, então, quando, eh o pessoal que estava lá na na de férias, a gente alugava uma casa grande, às vezes, uma perto da outra. Era um gasto também, né, no caso.
Sim.
Mas eh, pô, era 1 vez por ano, então, só que aí depois a a meu pai, novamente a gente teve que mudar para Cuiabá e, já aí sim, já eh, cortou, porque era muito longe, né, e nem nas férias a gente foi mais. Aí eu morei 2 an é. Aí eu fui morar nos Estados Unidos e, assim, mei nunca, ou seja eu, quando eu vim para os Estados Unidos eu nunca eu perdi contato, assim, direto, no caso, com a os meus familiares de Porto Alegre, eu
Que triste. Foi só afastando todo mundo, né? Sim.
eu eu fui anos depois, mas a família já estava também dispersa, muita gente já não morava mais. O tio Jorge já tinha falecido, já, então. Fica comendo muita muita carne vermelha dá nisso, né?
Entendi, e o sítio? O sítio estava lá?
Foi vendido, evidente, os filhos venderam o sítio então, acabou essa época da vida, que só fica a lembrança, só, mas nunca vou esquecer a melhor época da minha vi
Aham. E o E hoje em dia você faz churrasco?
Ah, não hoje em dia não, eu do moro nos Estados Unidos, aqui você não dificilmente, você consegue carne boa. Eu faço, assim, um churrasquinho lá na No no <clears throat> lá no grill lá americano que eles falam, né, churrasqueira portátil a lenha, eh, a lenha não, a eu tentei fazer a lenha, não tive paciência falei: "Ah, vai taco o o carvão mesmo e pronto acabou durando". Não tem aquela importância, não tem aquele detalhe assim, é.
Hã? Uhum. É, não tem mais aquele ritual que tinha na infância, né. Mas, hoje em dia, se for pra você comer carne, você não faz o churrasco ali, você, hã, come outro tipo de carne?
Não tem mais, exatamente. A gente faz bem passado, primeiro que a gente faz bem passado, eh, a minha esposa ela é enfermeira apesar que ela é goiana ela realmente ela ela a gente tem 2 crianças e a gente nunca daria carne mal passado pra criança, nunca. Então, é outra época.
Sim. Uhum.
Aquela época de inocência, né, que tudo era mais seguro, assim. Hoje em dia, tudo é controlado e eu, eu faço questão que o meu filho não corra o risco que eu corria naquela época que a gente não sabia, né, então.
É, e tinha acompanhamento essa car esse churrasco ou vocês comiam só churrasco?
É sim a o a Não, tinha o arroz, tinha o feijão tipo, é a tinha uma uma tia minha lá que ela era mineira, né, no caso ela era casada ela fazia o feijão tropeiro que todo mundo gostava, né, então aquela coisa de Minas, tinha o purê de batata, maionese, tudo que tudo que é tudo que é mal faz mal para saúde para o
Aham. Ah, era muito comida, né, na verdade, o churrasco virava assim, hã, eh eh a gente fala churrasco, mas no churrasco tem muita comida, né.
É, não era não. Não, que a gente, lá no Rio Grande do Sul, o churrasco é todo, é tudo, um conjunto, não é carne, isso não era
Aham. É muita comilança, né. <laughs>
Mas, que bom é é exato, não era o Eu eu e as pessoas ah, fica só a lembrança mesmo.
É, olha, eu adorei sua história, viu. Muito obrigada por partilhar ela comigo, tá, foi ótimo.
Obrigado pela me dar a chance de rever isso, ok.
Ok, <chuckles> até a próxima.
Até mais, abraço.